Che si erge per non so, mhmm, 2 o 3 chilometri, un'enorme montagna. Ti senti, mhmm, piccolo e così succede da di fronte all'oceano. Vedi una cosa maestosa, forte, selvaggia e tu ti ridimensioni, t non ti se se ti senti Superman, <chuckles> di fronte a un oceano cambi idea perché ad ha una forza che ti può spazzare via in un attimo.
Oka Cert Diventi minuscolo. Sì, sì, sì, quasi magari pensi di non avere neanche più senso, non non hai importanza.
Esatto. No. A me quello di s di n di non aver senso quella sensazione lì non l'ho mai avuta.
Okay.
Mi sentivo una parte di un tutto dove ero una parte di quel tutto, dove c'era l'oceano, c'era il vento, c'erano le nuvole, c'era lo squaletto che ho pescato, c'era e io e io ero una piccola parte di quel grande meccanismo lì.
Mh-mh. <chuckles> Okay, molto bello. È un bellissimo pensiero.
<chuckles> Grazie.
Bene dai allora mi sembra che ti sei comunque integrato con il mare, vi vi siete capiti, tu l'hai apprezzato e gli hai ridonato ciò che è suo tra cui lo squaletto. <chuckles> Ehm, e
Poi Sì, sì, sì, sì. Poi ci ci sono tornato eh, ci sono tornato, ehm, a mhmm, a giocare, andare in spiaggia nell'oceano d'estate, quando era più caldo, quando magari c'era più gente, era un po' diverso, ehm, era sempre freddo, però erano tutte emozioni diverse. Men più
Ah, okay. Beh certo. Certo! Magari un po' più positive, meno tristi.
Più leggere, più più tranquille, più men men meno avevo meno paura.

Mi fa: "Ma, non hai paura che ti colpisca un fulmine?" Gli ho detto: "No, ma io no, non ho paura che mi colpisca un fulmine." E
Vabbè, poi penso che la cuas casualità sia diversa, voglio dire, non è più probabile
No, lui diceva vera lui veramente diceva che, ehm, le percentuali di essere colpito da un fulmine o essere attaccato da uno squalo erano le stesse.
Okay, okay. <chuckles>
<chuckles> Quindi, mi ha dato coraggio. <chuckles>
Certo, ma forse ti ha un po' illuso, non credi? Eh beh ma mhmm, psicologia inversa. <chuckles>
Abbiamo fatto ancora un p I io non sono stato non sono stato attaccato dallo squalo, quindi mh.
Okay. Quindi aveva ragione, ti ha aiutato. <chuckles>
Diciamo che i fatti hanno d dato ragione a lui, però è un po' p un po' preoccupato lo ero in effetti. Tanto perché era freddo, ehm, non c'era il sole, ehm, c'era il pericolo che ci potesse essere, ehm, uno squalo; non ero proprio come a prendere il sole in spiaggia in Liguria o in Sicilia o in Sardegna, eh. Eh, <chuckles> eh, sì. È molt è molto più è molto più cruda, più selvaggia. È selvaggio il rapporto con l'oceano.
Cert Mh, giustamen Giustamente. Eh, no. No. Un tutt'altra tutt'altra esperienza devo dire.
Perché non no <smacks lips> non c'è la spiaggia tranquilla con gli ombrelloni, le sdraie dove la gente va lì a prendere il sole. No, lì vanno per fare attività sportiva nelle nelle aree di oceano e controllate. Se si va fuori da quel da quelle aree, purtroppo ci si deve arrangiare se succede qualcosa, eh.
Certo. Certo. E tu a magari a livello psicologico rispetto a questa grandezza e cattiveria, definiamola così, dell'oceano, come ti sentivi? Sai no, magari vedendo questa vastità di acqua, ehm, ti ti fa sentire in un certo modo.
Mh-mh. Mh-mh. Eh. Ti senti eh. Ti senti inerme.

Lo senti! Io sono in a so quando siamo arrivati sulla spiaggia, e io sono entrato tanto per tes tastare l'acqua, vedere com'era, era freddo. Ma quando avevo l'acqua appena sopra le ginocchia, sentivo che mi tirava verso il largo. Non è
Okay. Sì. Perché era fortissimo, giusto?
Eh sì. Eh sì, non è un mare tranquillo come il nostro mare Mediterraneo che è molto protetto, è molto più forte, è molto più selvaggio.
Certo.
E poi è freddo. Nonostante avessi una muta stagna, ossia una muta che ti riparava dal ehm, dal freddo, però era freddissimo, era freddissimo. Quindi l'oceano per me la p la sensazione che mi ha dato, immediata, è quella di u di un posto selvaggio e pericoloso.
Sì. Okay, quindi ti spaventava.
Sì. Sì perché anche questo mio amico che era australiano ed era abituato a a fare surf, mi fa: "Stai attento, hai una muta che galleggia, però non andare tanto al largo perché"
Okay. Sì. Certo.
"se becchi la corrente sbagliata poi è un problema tornare a riva". Poi non era pattugliata quella zona lì, quindi ci dovevamo eh sì, era fuori dalla baia e quindi era una zona che non era controllata e se fosse successo qualcosa avremmo dovuto arrangiarci da soli, capisci?
Era libera. Per ti vuoi certo, certo, no non c'erano i bagnini, non c'era niente.
Eh. No, no, no, no. Uhm, eravamo gli unici 2 in una spiaggia che sarà stata lunga 2 chilometri. Non c'era nessuno.
Wow! Quin mi immagino anche gli unici 2 in tutta in tutta l'Australia, perché <chuckles>
<chuckles> Eh sì, eh sì. In quella zona lì s c'era nessuno che faceva surf, eravamo gli unici.
Mh, okay. Ehm, e quindi scusami, mi dicevi, co come com'è stata questa tua, ehm, prima esperienza da surfista? È andato bene? Ehm, ti sei divertito o magari ti sei spaventato al primo tocco con l'acqua congelata?
Int Mah, divertito no. Ma spa spavent spaventato, in un momento sì. Diciamo che all'inizio ho un po' rimpianto le dolci onde del mare Mediterraneo, eh, era era un ehm, un ambiente diverso. Non mi sono spaventato
Eh! Eh, ci sta. Perché?
però poi, quando ho provato a fare surf, mi mi sono un po' allontanato dalla dalla spiaggia. Poi nuotando pagaiando con le m con le braccia come se avessi dei remi, sdraiato sulla tavola. Poi mi so poi mi sono girato per tornare indietro, più o meno son tornato, e quando sono tornato, ehm, sul bagnasciuga ho ch ho detto a questo mio amico: "Ma qua, cioè, non c'è nessuno controlla, cioè ci potrebbero essere gli squali?". Mi fa: "Sì, sì, qua ci po ci potrebbero essere". Eh ma allora mi mi mi mi mi fai andare là in mezzo, ci possono esse gli squali? E lui mi disse
Sì. Mh, okay. Mh. Beh, è chiaro. <chuckles>